คือ เรา เรารู้สึกอย่างไร คือมันก็เหมือนรู้สึกแบบ เออ รู้สึกดีขึ้นนะ แม้ว่าจะเป็นชั่วขณะก็ตาม เพราะว่าแบบเหมือนกับ เราว่าน่า มัน มันก็คงจะคล้าย ๆ ขาดของหวาน อารมณ์คล้าย ๆ คนขาดของหวาน เพราะได้เติม ได้เติมความหวาน ได้เติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็แบบรู้สึกสดชื่น รู้สึกแบบ เออ รู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีแรงสู้อีกครั้ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> เออ ๆ ใช่
อ๋อ อา ๆ ๆ อืม อืม ครับ เข้าใจแล้ว แล้ว แล้วในมุมของคุณน่ะ คิดว่าความเครียดจำเป็นไหมในการผลักดันที่จะ ให้ ให้คุณเติบโต?
ค่ะ คือจริง ๆ มันก็ มันจำเป็นไหม คือมัน มันมาเองโดยที่แบบ บางที ไม่ได้ต้องการ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยคิดว่า เออ จำเป็นหรือไม่จำเป็นมันก็คงจะมา แต่เรา แต่เรา จริง ๆ ถ้า ถ้า ถ้าเกิดความเครียด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะพยายามจัดการ จัดการให้มันแบบเหมือนกับให้มันลด ๆ น้อยลง แม้ว่ามันจะยังเครียดอยู่ก็ตาม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
อืม อ๋อ เออ ครับ อืม ๆ ๆ อืม โอ้โฮ ก็คือว่าถ้า ถ้าเป็นความเครียดนะในมุมของคุณ เวลาที่เรา ที่คุณพบเจอกับความเครียด คุณก็จะหา คอยหากิจกรรมหรือ หรือของ ของกินที่ชอบถูกไหมครับ มาทานเป็นของหวานเนาะ เออ เพราะว่าความ ความเครียดมันก็ไม่เลือกที่จะ เวลาที่จะเข้ามาเหมือนกันนะครับ แล้วมันยังส่งผลต่อสุขภาพของคุณ เออ ดีมาก ๆ เลยครับผม ไว้มีโอกาสมาคุยกันใหม่นะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ สวัสดีครับ
อืม ค่ะ หากิจกรรมทำ ของหวาน เครื่องดื่ม ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ อยู่ ๆ มันก็มาอ่ะ <chuckles> ใช่เลยค่ะ ได้เลยค่ะ ยินดีนะคะ ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ

คือ มันก็เหมือน เหมือนกับลักษณะของงานเลขาเลยค่ะ ความ หมายถึงความเครียดนะคะ ที่เข้ามาเนี่ย มันก็แบบเหมือนกับ เออ เหมือนกับบางทีแบบ เอ่อ สมมุติเรา เราคุยกับพนักงานในองค์กรของเราเนี่ยนะคะ ด้วยความที่แบบเหมือนกับ มันน่าจะมีในเรื่องของ gap เอ่อ วัย ระยะห่าง กับวัยที่มันค่อนข้างเยอะ เพราะว่าด้วยความที่องค์กรเรา เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีน้อง ๆ น้อง ๆ ที่อายุห่างจากเราเนี่ย เยอะมากเลยอะค่ะ เออ
อือ ๆ ๆ ครับผม อืม ครับผม อ๋อ เหมือน เหมือนกับว่าจะเป็นคนละช่วงวัย ถูกไหมครับ? ครับ อาจจะทำให้การ การสื่อสาร หรือการพูดคุยที่มันมี มีระยะห่างของ ของตัวอายุตรงเนี้ย เออ
ใช่คนละช่วงวัย ใช่ เออ มัน มันมีระยะห่าง อืม ใช่ คือเรา เราเข้าใจแบบนี้ คือทำไมแบบเหมือน เหมือนกับ น้องก็เข้าใจอีกแบบหนึ่ง มันเลยกลายเป็นว่า งาน งานที่แบบเหมือนแบบ แทนที่มันจะลุล่วงไปได้ด้วยดี เลยดู ถ้าเราแบบเหมือนกับเข้าใจตรงกัน ใช่ไหม ก็ มันก็กลายเป็นว่า เราต้องทำงาน งาน ๆ หนึ่งร่วมกันเนี่ย เอ่อ เขาเรียกว่าไงนะ ตีไปตีมาเป็นเหมือนปิงปองอยู่ อย่างเงี้ย แบบ อ มันก็เลยทำให้งานเนี่ย ส่งผลให้งานเนี่ย ล่าช้าไม่เสร็จ ส่ง ตามส่ง ส่งงานไม่ทันเจ้านาย อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยแบบ เออ มันก็เลย ก็ ก็นั่นแหละ พ พอมัน มัน มันส่งงานไม่ทัน มันก็เลยแบบ ส่งผลให้เราก็โดนนายแบบ โดนเจ้านายตำหนิ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
อืม ครับ อา อา ๆ ๆ ครับ อืม เออ ๆ ๆ ครับ อืม มันก็เลยก่อกลายเป็นความ ความเครียดในตัวคุณได้อีกเนาะ จาก จากเหตุการณ์ที่กล่าวมา เออ แล้วถ้าอย่างงี้ เรามีวิธีรับมือกับ กับ กับมันยังไงอะครับ?
อืม ใช่ เออ คืออันเนี้ยเรา เราเข้าใจ เราเข้าใจ เราอะแก้ปัญหาด้วยการ <tsk> สื่อสารเลย เลยเป็นรำ ลำดับแรก ใช่ เราแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารเลย เป็นลำดับ ลำดับแรก คือเราก็เลยแบบเหมือนกับว่า เอ่อ คือ คือเราอะ อยากแก้ปัญหาที่สาเหตุก่อนเนาะ คือจริง ๆ อะมันเครียด มันเครียดไปแล้วล่ะ แต่เราก็เลยโอเคล่ะ ขอหาก่อนว่า รากของปัญหาเนี้ย มันคือเรื่องของการสื่อสาร เราก็เลยโอไปเค โอเค ไปนั่งคุยกับน้องว่า ไอ้เรื่องเนี้ย คือจริง ๆ แล้ว มันลดขั้นตอนได้ ไรเงี้ย เราขอคุยกับน้องว่า เออ สมมุติพรอเจกต์นี้ พรอเจกต์มา พรอเจกต์หนึ่ง เราอะมานั่งคุย มานั่งทำงานร่วมกันเลยดีกว่า เพราะว่าไม่อย่างงั้นน่ะ คือเราทำ คือด้วยความที่มันมี work from home ด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เรา ไม่ได้เจอหน้าค่าตาของน้อง ที่ร่วมงานกันเนี่ย มันก็เลยอาจจะทำให้แบบเหมือนกับเข้าใจกัน ไม่ตรงกันก็เป็นได้ เราก็เลยขอเขาว่า โอเค ขอแบบ 1 วัน ที่เราต้องมานั่งทำงานอันเนี้ยร่วมกัน แล้วเราก็จะได้แบบเหมือนกับลดช่องว่าง ลดขั้นตอน ลดอะไรไป เพื่อที่จะให้งานเนี่ย มันสำเร็จตามเป้าหมายตาม deadline อืม ร่วม
อืม สื่อสาร ยังไงอะครับ? อืม ครับ อืม อืม ครับผม อา ครับ อา อ๋อ ครับ เออ ๆ ๆ ครับ แล้วหลังจากเราใช้วิธีการ การสื่อสารเนี่ย คุณใช้วิธีการสื่อสารแล้วอะ ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงอะครับ?
อืม

คือตอนแรก ๆ อะ ด้วยความที่แบบเหมือนกับเราก็ยังห่วงงานเนาะ เพราะว่า <tsk> ก็ ก็คือ ก็คือ ร เรายังมีความรับผิดชอบอยู่ ก็เลยแบบเหมือนกับยัง ยังโฟกัสกับงานอยู่อย่างตลอด อะไรเงี้ย แต่แบบเหมือนกับ เอ่อ พอมันเริ่มหนัก ๆ ขึ้นเนี่ย เราก็แบบเหมือนกับโอเคล่ะ บางทีอะ เอ่อ งานถ้าไม่เสร็จเราต้องแบบเหมือนกับตัดจบ แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ไป นั่นก็คือแบบเหมือนกับเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่น เราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นในที่นี้ ก็คือเรา เอ่อ หันมาออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นน่ะค่ะ อืม ใช่ เราก็แบบเหมือนกับพยายามออกกำลังกาย ตอนแรกก็คือเริ่มจากออกกำลังกายที่ยิมก่อน ไรอย่างเงี้ยค่ะ เสียเงินเป็นเรื่องเป็น ราว เลยนะ เพราะคิดว่า เอ่อ ถ้าเราเสียเงินอะเราต้อง ต้องไปทุกวัน เพราะเราเป็นคนแบบว่า เราเป็นคนที่แบบขี้เสียดายเงินน่ะค่ะ เออ ถ้า
อือ ๆ ๆ ๆ ครับผม อืม อืม ครับผม อา ครับ เออ ๆ ๆ อา โอ้โฮ ครับ อ๋อ คือเหมือนกับว่าเรา เราจ่าย จ่ายเป็นแบบจ่าย จ่ายเงินทีเดียวไปเลย จะได้พา พาตัวเองไปถูกไหมครับใน ในส่วนของคุณ? อืม
เออ ใช่ เออ ใช่ เราก็แบบรู้สึกว่า เออ เฮ้ย ถ้าเราเสียเงินแล้วเราต้องไป อะไรเงี้ย เรา คือ ล โอเคล่ะ แรก ๆ มันก็ ทำได้อยู่นะคะ ก็คือไปได้ แล้วก็ ก็คือ ค เราจะบอกว่า คือความเครียด หรืออะไรเราอะ มันก็ มันก็ดีขึ้นนะ หมายถึงว่าเราก็นอนหลับ นอนหลับดีขึ้น อืม
อืม ครับ อา อืม คือผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการไปออกกำลังกาย ก็คือช่วยทำให้ความเครียดของตัวคุณน่ะลดลงถูกไหมครับ? เออ
อืม ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือมัน มันส่งผลดี คือเรา เราอะจะรู้ด้วย ด้วยตัวเองเลย ใช่ไหมคะ คือถ้านอนหลับแปลว่าเรา ถ้า ถ้านอนไม่หลับแปลว่าเราอะเครียด ทีนี้ปั๊บมันนอนหลับเราก็คิดว่า เออ ความเครียดของเรามันน่าจะ น น่าจะแบบเหมือนกับดีขึ้นลดน้อยลงไปตามลำดับ เพราะว่าเราอะนอนหลับดีขึ้น ใช่ไหมคะ เออ ค่ะ เออ ค่ะ
อือ ๆ ๆ อ๋อ ครับ อืม เออ ครับ เออ ก็เป็นวิธีที่ดีมากเลยครับ แล้วถ้าอย่างงี้ขอย้อนกลับไปที่คุณบอกว่าในส่วนของงาน เอ่อ ฝ่ายบุคคลน่ะครับ มันมีเรื่องเครียดเข้ามาอีกไหม?
อือ ๆ อือ ๆ

คือผลลัพธ์มันก็ดีขึ้นนะ เพราะว่า คือมันเหมือนกับว่า โอเค มัน มันอาจจะมีด้วยกรอบของวัย หรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้เรื่องของการสื่อสารเนี่ย มันด้อยประสิทธิภาพไป ซึ่งพอเรามามีแบบเหมือนกับการนั่งคุย จับเข่าคุยกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้ เอ่อ การสื่อสารมันก็ดีขึ้น เข้าอกเข้าใจกันดีขึ้น แล้วก็งานเนี่ยมันก็ดีขึ้น หมายความว่างานน่ะมันไม่ต้องแบบเหมือนกับตีไปตีมาเหมือนปิงปอง มันกลายเป็นว่า เออ ก็ลดขั้นตอนตรงนั้นไป ทำให้เราสามารถส่งงานเจ้านายอะได้ทันท่วงที ซึ่งมันก็ส่งผลดี มันก็ส่งผลดีในเรื่องของแบบเหมือนกับ พองานถัด ๆ ไปที่ต้องร่วมงานกับน้องเขาอะค่ะ มันก็หมดปัญหาเรื่อง เรื่อง เรื่องนี้ไป มันก็ไม่ส่งผลให้เราเครียดค่ะ
อ้อ ๆ เออ ๆ ครับผม อืม อื้อฮือ อืม ๆ ๆ ครับ เออ จริงเลยครับ อื้อฮือ ครับ เออ เออ เข้าใจเลยครับ แล้วในส่วนตัวของคุณน่ะ มีกิจกรรมหรือว่ามีสถานที่ไหมครับ ที่ที่แบบช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นน่ะทันทีเลยเวลาที่เราเครียด?
อืม ค่ะ อืม คือถ้าสมมุติทัน ถ้าทันทีเลยนะ เราว่าเราน่าจะเป็นแบบเหมือนกับ อาหารที่เราชอบกิน แล้ว หรือเครื่องดื่มที่เราชื่นชอบ อะไรอย่างเงี้ย คือ แล้วถ้าเรากินเข้าไปอะ มันเยียวยา <chuckles>
ครับ อืม มา หมายถึงว่าเรา เราได้กินของ คุณได้กินของกินที่คุณอยากกิน ได้ ได้ ได้กินเครื่องดื่มที่คุณชอบถูกไหมครับ? เอ๊ พอ พอจะบอกได้ไหมครับว่าคืออะไร?
เออ ใช่ ใช่ค่ะ คือ คือ คือ ได้ค่ะ ได้ เอา เอาเป็น เอาเป็น คือถ้าเป็น ถ้าเป็นอาหารเนี่ย เราจะชอบ อ ของหวาน ก็คือจะเป็นเค้ก เค้กบะนอฟฟี เออ เค้กบะนอฟฟีนี่ก็คือโดยส่วนตัวอะจะเป็นคนชอบทา ดื่มกาแฟ ใช่ไหมคะ แล้วก็เราก็เลยคิดว่าไอ้ อา อ่า อาหารเนี้ย มันก็ ผสมผสาน ระหว่างแบบเหมือนกับของหวานกับ กับกาแฟ เราก็เลยชอบค่ะ เราก็จะชอบกิน มันก็แบบ อือ รสชาติมันก็เยียวยาจิตใจ
อืม เป็นเค้ก ครับ อืม อืม ๆ ๆ อืม ครับ เออ แล้วหลังจาก